Ganz genau.
Okay.
Und ich habe dann halt natürlich jetzt im neuen Zuhause auch 'n paar von denen, ähm, in 'n Bilderrahmen rein, ähm, weil das dann natürlich, äh, d wenn man sie hat, ne?
Mhm.
Ähm, und dann auch andere Sachen, ne? Also, es gibt ja dann so hm, dass man manchmal so 'ne Erinnerungskiste hat, an die erste Liebe oder was auch immer, ne? <laughs> Zum Beispiel. Genau, dass man halt dann trotzdem 1, 2 Kleinigkeiten halt, die einen daran erinnern, aufhebt und, ähm, am Ende ist es halt vielleicht, ähm, so 'n so 'ne kleine Mappe, wo es drin ist, ähm, Reißverschluss, wo man halt ab und zu noch mal nachschauen kann. Ähm, alles, was gut in deinen Koffer passt natürlich. <laughs> Ähm. Mhm. Ja, und dann, ähm, gibt's natürlich jetzt auch, äh, Dinge, d die halt neu äh, also quasi neue Erinnerungsstücke, die ja zusammenkommen im neuen Zuhause und das natürlich auch gemütlich machen, ne?
Ja, genau, das ist ja so 'n Klassiker. Mhm. Mhm. <laughs> Ja, logisch. Mhm.
So, Dekoration zum Beispiel auch.
Ah, okay, also es ist ja 'n so so 'ne Mischung draus geworden letztendlich.
Genau, also irgendwie habe ich natürlich alte Sachen, die halt jetzt zum Beispiel auch schon naja, sagen wir es mal, über 30 Jahre alt sind, ne? Die habe ich mitgenommen. <laughs> Wahrscheinlich auch schon verrückt. <chuckles>
Boah, okay, ja. Ja, natürlich. Also Na ja, gut, aber man möchte ja auch nicht alles hinter sich lassen, oder?